Mhm. Und: „Junge mach keinen Quatsch“, ne? „Benimm dich, benimm dich.“ <laughs> Genau. So das Übliche wahrscheinlich.
Genau, ja. <laughs> Genau. Ja und auf jeden Fall war's dann natürlich auch 'n Thema, dass man dort ja irgendwie auch Freunde finden muss. Ich mein, der Einstieg an sich war gar nicht so schwer, weil ich ja zum Glück den Gastbruder vor mir hatte. Der, ähm, war halt da schon, sag ich mal, r jetzt nicht beliebt, aber ne, konnte kannte halt seine Freunde und hat mich dann halt mitgenommen. Das heißt
Ja w w wirklich so <chuckles> mhm. Mhm. War das denn die das war die gleiche Schule dann auch und auch auch die gleiche Klasse, Jahrgangsstufe, irgendwas?
Genau, wir sind auf die gleiche Schule gegangen. E ein Jahrgang über mir, aber, ähm, das war dann nicht so schwer, weil du eigentlich relativ noch gemixt wurdest. Also, es war nicht nur ein Jahrgang, sondern meistens konnte man so mit meinem Jahrgang und seinem Jahrgang so 'n bisschen die gleichen, äh, Überschneidungen haben. Und dann hat man halt hier und da auch mal die Freunde getroffen, und äh, dann
Okay, mhm. Mhm. Mhm. Okay. Aber wie war denn so der erste Moment? Du bist jetzt in New York dann abgeflogen. Du wusstest ja, welches Bundesland, Indiana, ähm, am Flughafen. Dann, ne, man kommt an, man steigt aus, sucht seinen Koffer und wie ging's dann weiter?
Ja. Mhm. Genau. Genau und dann, ähm, waren die halt da mit so 'nem Schild, wo halt mein Name drauf stand, weil man muss ja man muss sich ja irgendwie identifizieren und irgendwie wissen, wo muss ich jetzt überhaupt hin? Wer wer wer sind die Leute? Wo wie sehen die aus? Ich meine, du hast mal Bilder gesehen, aber dass du es im Realen dann siehst. Genau. Und dann haben wir uns halt da vere wurde halt vorher schon alles denen vermittelt, wo ich halt dann sein werde und wo ich ankomme. Und ähm, ja, dann hat's angefangen halt, ne? Man hat sich irgendwie erst mal so begrüßt und irgendwie
Okay. Mhm. Mhm. Aber du wusstest, du wurdest abgeholt, ne? Okay. Mhm. Wie war denn der erste Moment? War da gleich, wo du sagst, die waren mir gleich sympathisch oder habe ich gedacht, ui, jetzt geht's los? <chuckles>
Ne, klar, also, äh anfangs war auf jeden Fall, äh, sehr sympathisch. Und ich mein, man sagt ja auch immer darüber, dass Amerikaner sind ja sehr, sehr offen und sehr herzlich eigentlich. Also, ob's dann auch wirklich so die Tiefe annimmt, ist natürlich mal noch mal 'ne andere re Sache, aber der Ersteindruck ist ja meistens immer so bei Amerikanern, dass die sehr, sehr herzlich sind, sag ich mal. Und das hab ich so auch wahrgenommen am Anfang und der Einstieg war gar nicht so schlimm eigentlich. Also, man hat direkt irgendwie angefangen zu reden und es wurde gefragt: „Ja und wie war's in New York?" Und, äh, man hat sich vorgestellt noch mal, obwohl man ja irgendwie schon den Namen kannte, aber hat sich ja noch nie vorher gesehen. Und es war natürlich auf der einen Seite 'n bisschen komisch, weil du irgendwie schon wusstest, ja, das sind jetzt irgendwie L die Leute, mit denen ich jetzt erst mal so 10 Monate meine mein mein Leben verbringen werde, obwohl ich die kaum kenne oder gar nicht kenne. Und trotzdem auf der anderen Seite, w hat man sich auch gefreut halt auf die Zeit.
Mhm. Mhm. Okay, schön. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja klar. Das Abenteuer geht jetzt richtig los sozusagen, ne? Mhm. Okay, und dann bist du mit dem mit dem Sohn da zur Schule gegangen. Ja, und dann jetzt das Thema Freundschaften. Wie ging das dann los?
Genau, ja. Mhm.